Und, ja, ach so, grad so ve vegetarisch, ähm, was ja da auch teilweise ist, M Menschen brauchen ja auch tierische Proteine und auch teilweise bezüglich Vitamine, die muss man dann, wenn man sch pflanzlich ernährt, ja
Ja. Ja, also, ich halte nichts von komplett veganer Ernährung. Ich glaube, da fehlt was, wenn man komplett vegan leben würde.
muss man dann Mhm. Aber Ei isst du, oder?
Ähm, ja, wenn's irgendwo untergerührt ist, aber wenn ich zum Beispiel selber Kuchen backe, dann kommen da auch keine Eier rein. Nur ich akzeptiere das, wenn meine Mutter backt, die macht da immer Eier rein, dann esse ich natürlich auch ihren Kuchen.
Mhm. Ja.
Ja, die achtet ja auch darauf, dass die Eier vom, äh, Bauernhof kommen da in der Umgebung. Aber diese Käfighaltungseier, die esse ich nicht.
Ja. Ich weiß gar nicht, ist Käfighaltung überhaupt noch erlaubt? Ich glaube, mittlerweile weitestgehend nicht mehr. Also, die müssen ja mindestens Bodenhalt
Äh, doch, natürlich, aber das muss alles gekennzeichnet werden, ob das Bodenhaltung ist, Käfighaltung oder Freilandhaltung. Da sind die inzwischen strenger.
Mhm. Also, wenn ich jetzt bei uns im Globus Markt schaue oder so, da sehe ich jetzt nix von Käfighaltung. Ist dann das die g die günstigste ist Bodenhaltung, aber da kann's ja dann auch sein, dass da auf'm Quadratmeter 10 Hühner sind oder so was.
Ich dachte Käfighaltung ist die günstigste? Ja, auch das ist, äh, Quälerei. Da sind die ja auch eng an eng in diesen Hallen für Bodenhaltung.
Mhm. Ja. Da weiß ich jetzt nicht, ob da 'ne Regulierung ist, aber ja.